अच्छा। अ, मैं तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। क्रिकेट जो है ना, हमारे दिलों में बसा हुआ है, भार ख़ासकर भारतवर्ष में, भारत देश में क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक अ, लड़का, लड़की अ अ, कोई भी बुजुर्ग से लेके, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं। गली-गली में जो है क्रिकेट होता है। एक छोटा-सा पैदा हुआ बच्चा भी, बैट लेकर चले जाता है। छोटा-सा लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और क्रिकेट खेलते रहते हैं। क्रिकेट उतनी मजेदार है, हमने भी खेल क्रिकेट खेला है लड़की होके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि उम, जी, हमारे देश में खेलों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए ना उतना नहीं मिलता है, खासकर एक दो खेलों को ही मिल रहा है, बाकी खेलों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और मेरे ख्याल से और भी जो है खेल-कूद को जो है प्रोत्साहन देनी चाहिए। जितना पढ़ाई को मिलता है, उतना उसमें आधा भी नहीं मिलता खेल-कूद को और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरा किस्सा अगर मैं सुनाऊँ, तो मेरे बचपन में हम खो-खो बहुत खेलते थे। टीम के लिए मैंने बहुत अ, अच्छा योगदान दिया दिया था, हमारी टीम बहुत दूर तक गई थी। इंटर स्कूल कम्पीटीशन में 2nd प्राइज़ लाई थी, उसमें मेरा बड़ा योगदान था। मैंने बहुत अ, अच्छा प्रदर्शन दिया था खो-खो में। तो मुझे अभी भी वो किस्सा याद है, मेरी टीम के लिए भी। मेरी टीम भी बहुत खुश हो गई थी मेरे लिए और मेरे लिए हमेशा वो जो किस्सा है, हमेशा यादगार रहेगा। जी।
जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हुँ। हुँ हुँ। अच्छा। जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल और मैंने भी मतलब जैसे अगर बतान चाहूँ ना, तो मैंने भी अ, क्रिकेट में यूथ नेशनल खेला था एक। तो जिसमें हमारी जो टीम थी ना वो अ, गोल्ड मेडल जीती थी और काफ़ी मतलब अच्छा लगा उस अ, उसको हमको करके और मैं वैसे ज़्यादातर बॉलिंग ही करता हूँ और अ, काफ़ी मतलब मैंने भी उसमें अपना योगदान दिया और सारे ही मतलब जो भी प्लेयर्स थे ना उन्होंने अपना बढ़िया योगदान दिया और इसी वजह से कहीं न कहीं हम जीत पाए और कहीं न कहीं जब आप कुछ अ, अचीव करते हैं ना, तो आपको थोड़ा एक आत्मविश्वास या मतलब अपना जो भी माइंड-सेट होता है वो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कहीं न कहीं खेलों से हमको ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हर व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने खे जीवन में खेलों को शामिल करना चाहिए। जिससे
हाँ। अच्छा। अरे वाह! हुँ। ओह! ओह! हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। एक स्पोर्टिंग स्पिरिट भी आता है ना। जी।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने और अ, कहीं न कहीं एक अ, अच्छे तरीके से एक अच्छी सद्भावना से कहीं न कहीं हम खेलते हैं। तो कहीं न कहीं वो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहती है। जी।
हाँ। जी।

जी। जी, आपने सही कहा है। अ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमको खेलकूद से ही आता है अ, बाक़ी चीज़ों में इतना नहीं रहता है और मैं ये कहना चाहूँगी कि खेलकूद से है ना हमारे बच्चों पे और युवाओं के विकास में बहुत ही असर पड़ता है। बच्चे बहुत तंदुरुस्त बनते हैं, खेलकूद करने से। वरना आप अगर खेलकूद फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रहा तो आजकल के बच्चे जो हैं बिल्कुल मोबाइल देखते हुए रह जाते हैं। मोबाइल में ही रह जाते हैं उसके वजह से ओबेसिटी आ जाना और छोटे-छोटे बच्चों में बहुत सारी समस्याएँ हैं, जो उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्याओं से बचने के लिए बच्चों को हमको थोड़ा-सा अ, एनकरेज करना चाहिए कि थोड़ा बाहर जाके भी वो खेलकूद करें ना ताकि हमेशा एक लैपटॉप या फ़ोन के पास बैठकर बच्चे खेल लेते हैं और उसी को खेलकूद समझते हैं। लेकिन असली खेलकूद वो नहीं होता है, बाहर जाके आप हाथ-पैर हिलाओगे तभी वो खेलकूद होता है। वैसे ही अ, युवाओं में भी मैं ये बोलती हूँ कि युवाओं में भी आजकल पहले की तरह खेलकूद नहीं है और उतना अ, ताक़त भी नहीं रहता है। मैंने देखा हुआ है युवाओं में, बहुत जल्दी थक जाते हैं। उम, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं रहता था। बहुत ही होश अ, होशियारी से बहुत ही ताक़तवर रहते थे। अभी कारण ये है कि एक तो खान-पीन में भी है खान-पान में भी है और दूसरा मोबाइल से जुड़े रहते हैं, सोशल नेटवर्क पे युवाएँ ज़्यादा समय अ, देते हैं। आपको तो पता होगा, आप आप युवा हैं तो। जी, जी।
जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। अ, जी। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मुझे लगता है ना कि हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि आजकल की जो युवा जनरेशन है वो खेलकूदों से हटकर कहीं न कहीं अपने जो भी मोबाइल फ़ोन्स हैं या मतलब जो भी अपने कंप्यूटर्स हैं, कहीं न कहीं उनमें ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं और अ, उन्हीं में कहीं न कहीं कुछ खेल जो होते हैं या गेम्स जो होते हैं ना वो खेला करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे फ़ेमस गेम्स हैं जैसे पबजी हो गया, फ़्री फ़ायर हो गया, तो इस प्रकार की जो गेम्स हैं वो खेला करते हैं और अ, कहीं न कहीं उससे अ, मुझे लगता है ना कि अपने अ, आस-पास से जुड़ पाते हैं वो। और कहीं न कहीं मतलब अपने जो भी अ, एक फ़्रेंड सर्कल होता है तो वो अपने फ़्रेंड सर्कल में खेलते रहते हैं और अपने जैसे अ, हम पहले जब खेलकूद करा करते थे, वैसा आजकल बिल्कुल नहीं रह गया है।
जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ। सही बात बोली रहे हैं। जी। जी। जी। हुँ।